नहीं, नहीं बिगड़ा तो बिल्कुल नहीं था बल्कि मुझे तो और म मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। और दोस्तों में कुछ लोग ऐसे थे कि अ, मुझको पसंद भी नहीं थे। वो मैं चाह भी रहा था कि उनसे मेरा पीछा छूट जाए, एक तरीक़े से। तो मेरे साथ तो बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि मैं देखिए एक तो ख़ाने-पीने का शौकीन व्यक्ति और जब आप ग्रुप में होते हैं तो होता क्या है कि सबका ध्यान रखना पड़ता है आपको और किसी एक की पसंद से नहीं होती है ये चीज़ें। कुछ ख़ा भी रहे हैं तो आप सामूहिक रूप से ख़ा रहे होते हैं कि नहीं जब सबकी रज़ामंदी बनती है कि नहीं भई हम इस दुकान पर रुकेंगे, यहाँ पे ख़ाएँगे, तो वही होता है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया था मैं तो मन-मौजी किस्म का आदमी मैंने कहा यार जो चीज़ दिखाई दे रही है, जो चीज़ आकर्षित आपको कर रही है, वो चीज़ खाना है मुझे। तो मैं ख़ो भी गया और क मुझे लगता है कि पता नहीं शायद जानबूझ के मैंने प्रयत्न तो नहीं किया था। हाँ, लेक़िन मैं बिछड़ गया था, गलियों में मैं ख़ो गया था इधर-उधर और बड़ा मैं एन्जॉय कर रहा था उस टाइम को जो अकेला समय था ना। जब तक वो मुझको मेरे दोस्त मिले नहीं 1 घंटे तक 2 घंटे तक, है ना? तब तक मैं पूरा बाकायदा घूमता-टहलता रहा।
अच्छा। <chuckles> ठीक है। वाक़ई। बिल्कुल। <chuckles> क्या बात है। बढ़िया। तो वो क्या आपको ढूँढ़ रहे थे? आप तो एक्सप्लोर कर रहे थे, आप तो बढ़िया घूम-फ़िर रहे थे। लेक़िन वो क्या आपको ढूँढ़ रहे थे?
हाँ, हाँ। हाँ वो बिल्कुल वो वो वो परेशान हो गए थे कि भई अब घर पे क्या बताएँगे जाके और दूसरी बात है कि देखिए मेरी नानी का घर है वहाँ पे। तो वो होता है ना कि नानी के घर में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयर होती है आपकी ज़्यादा लगाव होता है। और वो नानी के ही मोहल्ले के बच्चे थे कॉलोनी के और जब होता है ना कि उनको उनके मन में ही ये तनाव था, चिंता थी कि भई वो अगर वैसे मुझको बिना लिए अगर घर वापस पहुँचेंगे तो भई मेरी नानी पूछेगी सबसे कि भाई कहाँ गया ये? तो क्या जवाब देंगे उसको? ह तो थोड़ा-सा होता है ना कि लगाव ज़्यादा होता है नानी का अपने बच्चों के प्रति। तो वो तो परेशान होके मुझको ढूँढ़ रहे थे और मैं अपना म मस्त-मगन हो के मैं कभी अ, किसी के कभी फॉरेनर के साथ में बैठ जा रहा हूँ, उसके साथ फ़ोटो खिचवा ले रहा हूँ मैं। कभी कुछ वहाँ पे अलग चीज़ें मैं ख़ा-पी ले रहा हूँ। ब तरह-तरह की चीज़ें मैं ट्राई कर रहा था वहाँ पे, बल्कि मैंने ए ये भी सोच लिया। मैंने कहा यार ये अ, पता नहीं कान में से क्या निकाल रहे थे, बड़ा मुझको देख के बड़ा अतरंगी-सा लगा कि सर पे लाल रंग का कपड़ा बांध के और वो कान से कुछ निकालने में लगे हुए थे और कह रहे थे कि भाई एकदम आपको अ, रिलैक्स मिल जाएगा, आप आराम मिल जाएगा, आपको सही हो जाएगा, पता नहीं क्या था। मैंने एक बार को ये भी फ़ैसला कर लिया।
<chuckles> ज़रूर। अच्छा। वाक़ई में पूछेंगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। जी। <chuckles> तो आपने उसको किया क्या? मतलब गए आप करने उसको देखने?
नहीं, नहीं मैं देखिए उनका औजा अ, एक पतला-सा वो पता नहीं का कान से क्या साफ़ कर रहे थे वो? एक कान से गंदगी साफ़ कर देंगे, आपके निकाल देंगे और बड़ा नुकीला-सा हथियार था। और वो बड़ा-सा सुई जैसा था, मतलब थोड़ा-सा मोटा था वो। और वो देख के मुझको डर लग गया मैंने कहा नहीं यार कान में छेद-वेद ओ, कर दिया उसने या फ़िर कुछ चोट लग गई अंदर घाव हो गया तो दिक़्क़त जा हो जाएगी ज़्यादा। उत्सुकता तो मेरी जागी लेक़िन फ़िर मैंने अंत में जाके मैंने कहा नहीं-नहीं ये नहीं करवाना है, इतना भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है। मैं बाकी चीज़ें करता रहा लेक़िन कभी लस्सी पी रहा हूँ, कहीं मैं कचौड़ी ख़ा रहा हूँ, कभी मैं इडली ख़ा रहा हूँ। मैं घूम-टहल के मैंने सबसे पहले ख़ाने पे अपना ध्यान फ़ोकस किया और अकेले जितना हो सकता था उतना मैंने ख़ाया-पिया मौज किया। जी।
<chuckles> ज़रूर। <chuckles> बिल्कुल। <chuckles> यार आपने तो सही समय पे एकदम ऐसे छक्का मार दिया आपने।